Mh-mh. Certo.
Però questo non ha aiutato per niente perché adesso lui non muove foglia senza chiedere a me. Cioè, mhmm, per qualunque cosa, mentre io sono al lavoro, mi chiama capa è capace a volte anche 5, 6 volte in 8 ore che sto fuori, capito?
Mh-mh, capisco. Si è molto, mhmm, appoggiato a te perché probabilmente il lutto lo ha colpito molto f mhmm, molto intensamente, ovviamente. Ehm, e da una parte è totalmente comprensibile che lui si sia appoggiato a te, ma dall'altra parte, capisco che per te possa essere sia difficile trovare del tempo per te stessa sia, ehm, cercare di, un po', come dire, insegnargli a fare le cose da solo, in un certo senso.
E non è solo quello, perché guarda, uhm, a me non dispiace assolutamente, anzi lo faccio con il cuore, però adesso c'è un'opportunità per me, lavorativa, spettacolare. Ehm, potrei gestire un hotel, ehm, però non è vicino casa, cioè, e pensare di fare 1 ora e mezza di auto, andare 1 ora e mezza al al tornare non è fattibile. E, uhm, mi hanno offerto anche un ho il piano superiore dell'hotel per me, quindi, cioè, non è t un piano grande come il resto perché lì ci sono altre zone, gli uffici, no, però voglio dire, uhm, io avrei i miei ambienti. Sai, mhmm, non so, mhmm, è difficile guarda.
Sì. <clicks tongue> Ah, però. Eh, immagino. Però, mhmm, sento che, uhm, hai un po' bisogno di questa realizzazione personale, hai un po' la paura anche forse di farti scappare questa occasione.
Sì, esatto, brava.
E quindi, uhm, vorrei, diciamo, mhmm, capire innanzitutto se c'è qualcuno che possa aiutarti in questo momento, uhm, banalmente appunto, con delle faccende o, uhm, comunque le cose che gestisci in casa di tuo padre.